Là, je rencontre un petit dilemme, en fait, ça fait maintenant 10 ans que je suis salariée en CDI. Et le CDI c'est vu comme, heu, pour certains, hein, surtout avant, comme une réussite. Voilà, on a son CDI, on peut enfin acheter, on peut faire surtout des prêts, donc moi je le vois pas aujourd'hui comme une réussite, je le vois comme, heu heu, d'autres, heu, difficultés, hein, ça peut être, heu, d'autres difficultés. Hem, et le problème là aujourd'hui que je rencontre, c'est que, bah, en fait j'aimerais bien me lancer, heu, me lancer à mon compte. Donc quitter un petit peu cette sécurité de l'emploi et heu, avoir heu, créer vraiment mon entreprise. Heu, mais, heu, c'est vrai qu'avant de f heu, de faire ça, heu, j'ai plusieurs interrogations, sur déjà, heu, tout ce qui est démarches administratives, heu, au niveau de également la sécurité sociale. Heu, parce qu'en autant en étant en CDI, j'ai une mutuelle, heu, une partie prise en charge par moi, mais aussi par mon employeur. Heu, en fait j'ai il y a que certains avantages, que je vais perdre. Mais au-delà de ça, j'ai aussi peur, bah, d'échouer quoi. Que ça soit un échec et qu'au final, qu'après je galère encore, heu, dans ma vie.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Mais alors, heu, déjà c'est tout à fait normal, hein, de de vou d'avoir peur, heu, de se lancer dans un nouveau projet, hein. Ça c'est c'est effectivement, heu, un sentiment très courant, heu, chez les personnes qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau. En fait, c'est la peur de de l'incertitude, et de la découverte de quelque chose de nouveau, et puis, heu, il y en a plein et aussi, effectivement, qui décident de changer de carrière, hein, donc tu n'es pas la seule, heu, dans ce cas donc il y a il y a pas de souci là-dessus. Hem, est-ce que tu as une raison particulière pour vouloir, heu, changer ce ce cette carrière, heu, de passer d'un CDI à te mettre à ton compte? Est-ce que tu aurais des des avantages, heu heu, particuliers?
Ouais. Oui, parce qu'en fait, heu, je enfin ça mo enfin je suis quand même un petit peu, heu, «obligée» entre guillemets. Parce que bon, en en ce moment, bah je suis salariée, comme je disais, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, j'estime que, heu, c'est plus compliqué d'être managée au bout d'un certain âge. Heu, voilà on j'ai peut-être pas le poste que je souhaite, le métier que je souhaitais de base, non, mais finalement celui-ci me convient parfaitement, et c'est vrai que je me vois pas tout recommencer avec encore un manager, heu, donc ça peut être compliqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui la conjoncture elle est assez compliquée, également, heu, les choses évoluent super vite, beaucoup de personnes ont peur pour leur métier, dont moi aussi, qui peut être remplacé par, heu, les nouvelles évolutions, et c'est vrai qu'en se mettant à son compte, on se dit, bah, je me dis que je peux peut-être être à l'abri, au moins ça sera pour moi. Je fais un petit peu ce que je veux et j'espère aussi avoir cette liberté, heu, financière, et mais en fait j'ai quand même, heu, peur, en fait de de franchir le pas, et c'est vrai que le CDI il me il me tient comme un petit peu prisonnière.
D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Bien sûr. D'accord. Donc heu, oui, effectivement, heu, bah, alors, tu déjà, c'est bien, tu vois qu'il y aurait des avantages à changer de de carrière. Ça, c'est une bonne chose. Heu, maintenant, qu'est-ce qui te, heu, fait le plus peur, heu, dans ces dans ce changement? Est-ce que ce serait, par exemple, heu heu, les démarches qui qui t'inquiètent? Heu les le le le je pense qu'il y a b énormément de démarches à faire et il y en a effectivement. Est-ce que c'est le temps qui prendrait, heu, à faire ces démarches? Ou est-ce que ce serait, par exemple, heu, l'argent que tu perdrais? Ou alors, même, tout simplement, le la peur de ne pas arriver à monter le projet?
Mouais. Bah Bah, oui, c'est bizarre parce que le projet, je l'ai en tête, hein. Je souhaite le faire, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. J'en ai proposé, heu, j'ai, heu, j'en ai parlé, même, avec une de mes amies pour qu'on le on soit ensemble sur ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. J'arrive pas à me le à me lancer à 1 000 % alors que, dans ma tête, je suis, quand même, un petit peu convaincue, ça peut fonctionner. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme si je suis retenue. Après, c'est vrai que j'ai aussi des factures à payer. J'ai un fils. Et du coup, je peux pas faire, non plus, tout et n'importe quoi, tout lâcher et tout reprendre et tout commencer et recommencer à 0. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que, bah, en fait, je pense pas qu'à moi, j'ai je suis plus toute jeune. Et je peux pas, heu, lâcher, on va dire, cette sécurité de l'emploi. Et voilà, comme tu l'as très bien dit, il y a cette peur un petit peu de l'inconnu, où on on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on va, heu, recevoir après. Ce qu'on gagne ou pas.
Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Tout à fait. Bah, déjà c'est très bien, hein, tu as l'air d'avoir la tête sur les épaules et ça franchement c'est top, parce que tu même si tu prévois, voilà, de de tenter quelque chose de nouveau, bah, tu tu sais qu'il peut y avoir des conséquences. Comme tu l'as dit, voilà tu tu as un enfant, tu as des factures à payer donc tu as tu as des pensées heu, ben, au final, heu, tu n tu n'y vas pas n'importe comment et ça franchement c'est top, tu es réfléchie, voilà. Tu es réfléchie, ça c'est bien. Heu et tu et tu serais avec une amie, aussi, donc, heu, tu ne serais pas seule. Heu, si j'ai bien compris, donc ça c'est c'est très bien aussi v heu, vous pouvez travailler à 2 et ça peut ça peut encourager justement, si chacun se se lance un peu dans la recherche de démarches à faire. Après je ne sais pas?
C'est clair, ouais. Mmh. Oui. Oui. Ouais. Oui, c'est exactement ça parce qu'au final, heu, c'est pour ça qu'aussi bon parce que c'est une amie avec qui on parle, heu, souvent et cetera, on est dans la même situation et le fait d'être seule, c'est comme un s heu, d'être, heu, à 2 c'est un soutien, en fait. On sera à 2, heu, sur, heu, sur ce projet-là et ça ça peut aider. Mais bizarrement, même quand on est ensemble, on va discuter, on en discute quelques fois, mais de temps en temps on va oublier. Du coup, c'est vrai qu'il y a comme, quelque chose qui nous qui nous bloque, heu, nous 2. Heu, après on sait également qu'en France c'est pas évident de se mettre à son compte, heu, les taxes, heu, il y a plein de choses à payer et ça aussi, encore, les papiers et cetera ça peut freiner, parce que derrière, heu, il y a d'autres engagements, heu, on on perd certaines choses et on a un petit confort là actuellement. Même si, heu, on voudrait, heu, au avoir plus de pouvoir d'achat mais aujourd'hui, heu, il y a d'autres freins, en fait, derrière.
Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, tout à fait, ben, é également c'est bien tu tu reconnais les les difficultés, ça c'est super. Hem, est-ce que, heu, je ne sais pas, par exemple, heu, ton amie ou toi-même, est-ce que vous aviez est-ce que vous avez, heu, des des p des com des compétences, heu, quelconques ou alors déjà peut-être une expérience qui pourrait, heu, bah, vous aider, heu, dans dans cette, heu, nouvelle voie dans cette, heu, construction de projet? Ou est-ce que vous êtes toutes les 2 néophytes, heu, totales, vous débutez vraiment entièrement dans dans le domaine, heu, de l'entreprète entrepreneuriat?
Oui. Oui. Alors, l'auto-entrepreneuriat ah, je sais pas comment le dire mais voilà on on se débrouille, on on n'a on ne l'a jamais fait, donc c'est la 1re fois qu'on va lancer une autre chose notre notre, heu, entreprise qu'on souhaite faire une entreprise parce qu'on a toutes les 2 été salariées et d'ailleurs on s'est connues dans cette entreprise-là. Mais on a toutes les 2 nos compétences, donc on sait qui fait quoi. On a quand même commencé, par exemple moi je suis très, dans la création, heu, même de site, heu, dans même dans les idées, la communication enfin je sais très bien me débrouiller dans tout ça, vidéo et cetera. Et elle, elle est très heu, donc on c'est comme ça qu'on s'est un peu réparties les tâches. Elle est très dans l'administration, elle connait tout ce qui est contrat, elle connaît tout ce qui est l'ordre de la loi, elle est très très intelligente et pour ça, hem, du coup on s'est un petit peu réparti les tâches. Selon un petit peu nos domaines et heu, donc elle, elle s'occuperait un peu plus de l'administrative et moi, bah, je vais concevoir clairement le le projet, heu, et peut-être, heu, bah, l'application ou le site internet et cetera.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Bah ça c'est une bonne chose, effectivement, si en plus vous avez, heu, différentes, heu, compétences, toutes les 2. Heu bah par exemple elle, elle peut se concentrer donc sur l'aspect, heu, administratif, heu heu, légal. Et heu, et puis, bah, toi tu te peux concentrer, heu, bah sur le côté informatique, hein, comme tu l'as dit, création de site. Et puis même au final, heu, la recherche, heu, la recherche sur internet si tu es plus à l'aise qu'elle sur l'ordinateur. Hem, ce qui peut être pas mal, bah c'est de de rechercher, heu, sur certains sites, heu, hem, du gouvernement qui, heu, proposent pas mal de solutions bah, pour, heu, se lancer à son compte
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui.
hem, et puis bah, pourquoi pas également, heu, rechercher des petites formations? Heu, il peut y avoir des petites formations, peut-être, heu, gratuites, même. Et, heu, sinon via par exemple le CPF, heu, des formations, heu, via le CPF qui peuvent être bien utiles.
Oui. Oui. Ah, c'est pas mal, ça. Oui. Oui, c'est vrai que ça aide. Ça, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, pourquoi pas faire une formation comme ça, à l'aide heu, de de certains, heu, certaines administrations ou organismes. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, heu heu, il y a plusieurs outils hein, qui permettent d'aider. Par exemple, heu, moi je sais que je vais avoir je vais penser au projet. Donc je sais exactement ce qui va donner, ce que ça va être. Mais pour le développer un petit peu, bah on va demander à des intelligences artificielles comme Gemini, Chat GPT ou autre, pour nous faire vraiment les codes, et pour qu'on puisse les mettre sur un site internet ou encore le mettre, heu, dans hem, heu, sur téléphone, heu, faire une application. Donc c'est vrai que ces outils, ils aident beaucoup, et ça évite un petit peu, heu, la perte de temps heu, enfin, c'est pas une perte de temps, c'est quand même une connaissance, mais de faire des formations, heu, développeurs ou encore faire appel à développeur, c'est un gain d'argent et un gain aussi de temps, ça va on va beaucoup plus vite avec cette nouvelle technologie qui nous permettent d'avancer, heu heu, dans dans nos projets.
Mmh mh. Oui. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Après comme je l'ai dit, voilà, il y a pas heu alors c'est normal d'avoir une peur de l'échec, hein, c'est tout à fait normal. Après il y a pas à se mettre de la pression. Heu, vous preniez le temps donc de vous informer, heu, suffisamment, correctement. Et puis bah, il y a des formations qui existent. Et puis même, heu, bah avec toutes les technologies hein, comme tu l'as très bien dit, heu, l'IA peut maintenant pas mal informer. Heu, même plus que que ce que quou que Google tout simplement. On peut lui poser ts plein de questions et il nous donne plein de bonnes réponses. Et puis bah, se dire qu'on n'est pas tout seul, hein, heu, comme il y a aussi des organismes, heu, qui qui aident justement, heu, bénévolement. Donc, heu, ça peut être pas mal de se renseigner oui, heu, s'il y a pas mal de personnes qui sont prêtes à à aider, heu, à donner des conseils, aussi. Il y en a plein qui à qui ça fait plaisir de donner des conseils pour monter son entreprise. Donc, heu, se renseigner à ce niveau-là, poser ces questions-là à l'IA. Et puis bah, regarder du niveau, heu côté du du du CPF, heu, les formations, heu, gratuites ou alors peu onéreuses, heu, peut être pas mal effectivement pour la recherche, ouais.
Moui. C'est vrai. Moui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, s c'est vraiment top, cette idée de CPF. Je vais vraiment regarder, parce qu'il me semble que ben, on cotise. Et du coup je dois avoir un compteur qui se met renouvelle tous les 3 ou 4 ans il me semble maintenant. Donc, heu, pourquoi pas? OK, je vais regarder. En tout cas c'est une superbe idée et je vais voir comment, heu, améliorer, heu, les savoirs que que j'ai pu acqui heu, hem acquérir, durant durant ces ces années. En tout cas merci beaucoup, heu, pour tous tes conseils, hein.
C'est ça. Mais il y a pas de souci. Et puis bah, comme dit, heu heu avec ton amie, vous devriez arriver sans problème, heu, vous informer, heu, suffisamment, vous dire que vous ne serez pas seules. Et puis, heu, ne pas paniquer puisque comme je l'ai dit, la peur de l'échec, c'est normal, hein. Et heu, il y aura pas de problème, ça va se faire automatiquement tout seul. Tu vas y arriver, il y a aucun problème à se faire.